Ừm, thế nên là mình thấy à, ờ, chủ yếu, cái, thông tin mà bạn đang quan tâm thì nó sẽ nói chung là nó khá là tích cực, đúng không? Về đầu tư cho bản thân này, ờ, học thêm, hoặc là lướt, cái, thông tin chính trị xã hội thì cũng khá là hay, đúng không? Chứ bây giờ mạng xã hội chủ yếu mọi người hay lướt, ơ, video ngắn này, đúng không? Những cái video hoặc là những cái thông tin nó khá là vô tri, rất là giết thời gian mà nó rất là tốn thời gian ấy. Đó, thì bạn lướt những cái thông tin như vậy, ừm, cũng vừa để giải trí mà cũng vừa cung cấp thêm thông tin cho mình mà, khá là hay, đúng không? Ừm, ừ, thế có một cái lần nào mà bạn lướt được những thông tin mà bạn cực kỳ ấn tượng, ừm, ở thời điểm gần đây không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, chính xác. À, một thông tin là mình cực kỳ ấn tượng đó là về, à
Ừm.